À, mình rất là ấn tượng với cái chủ đề là bạn có mẹo nào để dậy sớm không á, thì mình muốn hỏi bạn là bạn có thể nào mà mô tả một buổi sáng của bạn hông? Kiểu là bạn sẽ thức dậy vào lúc mấy giờ nè? Rồi, ờ, sau khi thức dậy thì cái việc đầu tiên mà bạn làm là cái gì á?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thường ngày á bạn, thì thường mình sẽ cài báo thức cố định là năm giờ ba mươi mình thức. À, rồi, à, sau đó thì ờ, đúng rồi, khi mà mình, à, nghe tiếng chuông báo thức thì mình sẽ ngồi dậy để mà mình, à, tập trung mình hít thở một xíu, à, tầm khoảng, kiểu, ơ, 5-10 phút thôi. Ờ.
Ờ. Ừm, năm giờ ba mươi. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, cho tỉnh táo lại, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi, nó là một cái cách rất là hay để cho, à, đầu óc mình tỉnh táo và để cho mình có thể là đưa nhiều oxy vào trong phổi của mình hơn, để cho mình cảm giác là, ừ, cái cái tích cực ở trong cái, ơ, suy nghĩ, trong cái cơ thể mình á bạn. Ừm.
Ừm. Ờ, vậy thì bình thường khi mà bạn, à, tỉnh dậy thì bạn có kiểu bạn sẽ tỉnh táo bình thường bạn sẽ phải tỉnh táo liền, hay là bạn vẫn còn hơi ngáy ngủ?